Ah, parang niluto sa gata, nakalimutan ko 'yung pangalan, eh. Basta ma sobrang sarap niya, pero kung titingnan mo siya parang nakakadiri.
Oo. Hmm. Oo. Ah, ayun. <laughs> Ano Oo, 'no. Ang mura siguro ng mga seafood do'n, 'no, sa Batanes?
Oo, parang, parang nakakadiri. Pero sobrang sarap niya. Ay d chi ay 'yong mga seafood. 'Di ko alam, kasi, hindi ako masyadong tumatangkilik sa mga ano, lalo na sa mga alimango, sa mga shrimps, gano'n. Kasi allergic ako eh, so.
'Di ba? Oo. Mm. Ah, seafood. Oo, oo. Mm. So, mas gusto mo talaga.
O, 'yong mga isda, okay lang naman 'yon, 'yong mga isda-isda do'n. Eh, okay lang naman 'yong presyo, oo.
Hmm. Tama. Kaya, um, mas gusto mo 'yong mga international na pagkain. Ano ba 'yong pinaka paborito mong international na pagkain?
Oo. 'Yung ano, nakalimutan ko. 'Yong sa, Arab ano ba 'yon, 'yong parang sa parang sa Arab country na
Hmm. Ah, ano ba 'yon? Ah, 'yong may chicken, chicken biryani?
Eh, 'yong parang Hindi, hindi 'yong biryani. Parang, mahaba siya na na parang ni longganisa type siya, pero hindi siya longganisa talaga. Nakalimutan ko, para siyang, oo, 'yon, 'yon, 'yon, 'yon, 'yon, oo. Oo.
Mm. Mm. Kebab. <laughs> Kebab, oo. May mga, iba't ibang uri kasi ng kebab, 'di ba, chicken, puwedeng, ah, karne ng baboy, 'di ba. 'Yong kebab ba ano, may cumin din ba 'yon?
Oo. Oo.

Yung mga bahay kasi nila, eh, siyempre yung gawa sa bato. Pagka pumasok ka, eh, parang ano lang din, parang hindi naman siya sinasabing normal na bahay, pero, ah, yung mga medyo makaluma na talaga. Eh, parang normal lang na pagpasok mo, eh, ah, may lamesa lang gano'n, ganito. Pero may mga modernisado din namang bahay.
Mm. Mm. Oo. Oo. Hmm. Oo. Tapos Mm.
Pero mostly kasi sa mga bahay do'n, eh, luma talaga. Yung bato sa for example two story, bato sa baba tapos yung yung kahoy na sa taas, 'di ba? Oo, yun nga ano.
Oo. Ah. Bato. Mm. Oo. Mm. Ah, ayan. Alam mm. Alam mo, gustong-gusto ko din naman pumunta ng Batanes 'no, pero yung budget nga lang kailangan isaalang-alang 'no tsaka kailangan paghandaan. <chuckles>
Oo. Mm, okey. Ah, okey lang yan 'di ba?
Pero ano yun? Yung hangin do'n, okey lang naman? Yung hangin, 'di naman gaanong kainit?
Oh. Hindi hindi hindi talaga kasi sobrang sobrang lamig although kahit may sikat ng araw, parang ano lang din siya kung ikukum
Mm. Tama, oo. Mm. Kasi 'di ba ano, maliit lang na isla yung Batanes, 'di ba? Ta's nakapalibot siya talaga sa dagat.
Oo, sa oo. Oo. Marami naman siyang ano, marami siyang island. May mga Basco, sa Basco oh, parang yung southward package, eh, mag-i-island hopping ka lang din. Pero yung sa main talaga na yung nakikita mismo natin na yung may daan sa gilid ng sa coastline, 'di ba? Oo.
Di ba? Mm. Hmm, ah. Mm. Ah, oo. Mm. Mm. Tama. Oo. Oo. Ah, oo. Yun yung magaganda 'di ba? Yung mga nakikita ko din sa internet na ang daming mga isla-isla na maliliit. Tapos maglalakad ka do'n. Ando'n yung malakas na hangin tsaka yung dagat.
Oo. Oo. Tama ho. Ano kasi yung feeling, parang kumbaga nakaka-nostalgic siya in a sense na para kang parang holy lang
Di ba? At mhm. Mm. Mm, mm. Tama. Akala mo napaka Ah, parang Holy Land. Mm. <chuckles> Mm, tama. Mm. Hmm. Pero ano 'no, kung tatanungin kita, ah, gusto mo pa ba na bumalik do' n sa Batanes?
parang holy at peaceful ng lug Parang gano'n na while nagmomotor ka, kasi may mga motor do'n, eh, na for rent eh. Oo.